Allora, magari di artisti emergenti qualcosina sì, guarda, cioè, ti citerei un gruppo, ehm, inglese che negli ultimi anni propone una musica di un certo tipo, di di qualità, comunque, ehm, ed è ed avuto co ha avuto comunque un grande successo. Si chiamano i Fontaines DC, ehm, sono un gruppo giovane, sono dei dei ragazzi, in pratica, però in loro riconosco, ehm, da un lato, uhm, una capacità comunque di arrivare a a a un grande pubblico e da un lato dall'altro lato, comunque, mantenendo, ehm, una identità musicale, insomma, uhm, precisa e attenta che si nota che non
Mh-mh. Mh-mh.
diciamo, non non s non sotto sta da sai le leggi di del mercato musicale quindi, ehm, si distacca magari dal dalla solita propos
Hanno hanno una loro personalità, diciamo, creano di distinguersi, okay.
Sì, sì, sì. Perché, in realtà, quello che ho notato ultimamente è che, uhm, molte cose si somigliano tra di loro, no, ci sono artisti che sono copioni di altri artisti, ehm, trovare qualcosa di di originale è sempre più diffici
Mh. Si cerca, no, di la tendenza di vedere, insomma, se uno ha successo, un brano, una tendenza, insomma, si cerca un pochettino di di di di scopiazzare, come dici tu, no, di di riprendere, magari, quelli che possono essere i ritmi anche o le band. Mi viene uhm, vengono in mente non so se l'hai vissute anche tu, c'erano il periodo dei, ehm, che ne so, ehm, dei gruppi di ragazzi, quindi quei 4, 5 che cantavano e ballavano allo stesso modo, quindi, ehm, e c'è stato quel periodo, quella moda, no? Uscivano, magari, gli origi gli originali, poi iniziavano a uscire le copie anche a livello, ehm, nazionale, no, anche in Italia abbiamo avuto dei casi in cui insomma si cercava di scopiazzare un po' quello che poteva essere perché quella era la tendenza del momento, quindi si cercava un pochettino di
Certo.